はい、あの SNS とかにね、皆さんご自身の写真とか載せられる時に、なんか写真加工とかね、される方って、よくいるなんて、ね、聞きますけど、それっていうのは、アイデンティティーにどう影響するって思われますか？
はい。 はい。 あの、この写真加工とかフィルターなんですけど
うん。
む昔は、多分そんなになかったと思うんですけど。
はい。 そうですね。なん何からうん、そうですね、なかったですね。
うん。 スマホ、スマホのアプリからだと思います、多分。
ああ。 ああ。なるほどね。なんかこう、ま、何でしょう、こう、キラキラな感じとかね、あの、載せたいと、ついついって感じかもしれないですね。どう思われますか？うん。
<chuckles> うん。そうです。 はい。 ちょっと前は、ちょっと前は、プリクラとかフォトショだったんですけど
はい。
あの、それはちょっと、なんかいじるとかはできたんですけど
はい。ふでは、何でしょう。プリクラって、ちょっと、面白要素にするぐらいな、感じでしたよね。わ笑うためのものじゃないですけど。うん、それがちょっと変わっそらい、それではないって感じですもんね、今。うん。
う今の。 <laughs> うん。そうですね。はい。<chuckles> そうです。はい。 うん。で、当時、プリクラも何か証明写真とかには、使えなかったじゃないですか？
うん、使えなかっプリクラはプリクラみたいな感じでしたね。はい。
でしたよね。今って、例えばそのスマホで撮った写真を、そのまま証明写真にすることも、可能じゃないですか。
ああ。 確かに、そんなアプリもありますもんね。うん。はい。
ですよね。で、この証明写真に使う写真を
うん。
フィルターとか加工をかけちゃってる場合も、無きにしも非ずな気がするんですよ。
ああ。 確かに。あの どうですか、これ、若いす世代って言うんですか？それがもう当たり前にあった世代って言うんですかね。あと、つざ罪悪感っていうか、もう、普通のことだと思いますか？いかがですか？
<chuckles> うん。 はい。 <laughs> あの、僕これ、今アイデンティティの話、ししてるんですけど、この、あの、その加工したものって、ほん 実物を表してないじゃないですか。
うんうん。はい。 うん。 そうですよね。こう加工ですもんね、加工してるってことは、そうですよね。はい。
はい。 え、これが、あの、例えば SNS とか、その YouTube だったりブログで発信しする、遊び的なものはいんですけど
うん。 うん。 はい。
例えばこれが、もし、ID とか
うーん、いや、そうですよね。
<laughs> はい。パスポートとかその、面接の履歴書に加工したものをもし使用していると
はい。 ふーん。
あの、もし顔認証とかの場合に、通らない可能性だって0じゃないわけじゃないですか。
そうですよね、特にパスポートっていうのは、こう、んね、こう、にゅう異国の地に行った時に、こう照らしこうこう、なんて言うんですか、実際の顔、パスポートみたいな感じで、こう目がね、こう上下じゃないですけどそうですよね。ああ、確かにちょっと怖いと言ったら、あれですけど、どうなっちゃうのかな、なんて思いますけど、どうお考えですか？そこはうん。
<laughs> はい。 うん。 そうですね。 うん、見くらはい。見比べるので、はい。 そうなんですよ。 うん。 で、あの、これ海外だと、そのフォト ID みたいなのって、そのちょっと登録するところのカメラで撮らしされるんですけど、だから実物を撮るんですけど
はい。 あ。 はいはい。
写真を貼って提出するものって
はあ。
偽造したものを貼れちゃうんですよ。
そうですよね。あんそれってどうですか？こう、世代によっても、さっきこう、あの、もうそれがね、当たり前になってる人と、こう、そそれが当たり前じゃなかった世代を生きてきた方で、どんな違いってあると思いますか？認識の違いって言うんですかね。
うん。 はい。 これって若い子って、加工するのがなんで
うん。 うーん、うん。
オンライン上では何なら、素顔を晒してないケケースが、結構多いと思うんですよ。
はあ、そっ、すすあの、それは、晒すのがこ怖いとか、なんかどんなこういい問題点というか、どういう思われます？それは。
はい。 うん。 いや。 あの、若い子たちの認識では、僕、あの、20歳ぐらいの子と、毎週話すんで。その、なんでみんなこのプリクラとか見せられて、なんでこんなに加工してんのとか、僕聞いたことあるんですけど
うん。 うんうん。 はい。
あの、「こっちの方が可愛いじゃないですか」とか、「こっちの方がイケてません」っていう認識なんですよ、彼らは。
ああ。 あ、まあ、ね。それはそうですけど。その方たちは、いわゆるこう、今のところなのか、いそいわゆるあそ遊びの範囲内というか、そういう仕事のとは関係ないとこで、やっ楽しんでらっしゃるって感じですか？
ええ、え。 うん。 はい。 うん。 はい、そうです。そういうものに関しては、そうなんですけど。例えば、公式とかオフィシャルのものに
うんうん。 はい。
「どうするの」って言った場合、その子が1回言ってたのが、「今、提出出来る写真あるかな」って探し始めたんですよ。
はい。 うん。 <inhales> ああ、じ実際のものが、映ってるものがって事ですよね？
うん、そう、自分の写真で、うん、あの、「半年以内に撮った出せそうなものあるかな」ってゆった「え、それ加工してあるんじゃないの」ってゆったら、「あ、ちょっとだけです」とかってゆんですよ。
うんうん。 うん。 はい。 あ、ちょっとだけならいいいいじゃん、ってゆう事になっちゃってるって事ですよね。
うん。 多分、あの、そうだと思うんですよ。ちょっとだけなら大丈夫、だから大丈夫、ぐらいの認識なんですよ。
へえ。 ああ、そうですか。
はい。
あの
<chuckles>
なかなか、こう、分かりこう、若い世代とね、こう、そうじゃない世代、こう、分かり合えなそうですよね。
そうです。 はい、違うんですね。 感覚が。はい、そうなんですよ。あの、これでゆうと、僕、25年ぐらい前、その、日本の会社をしてた時に、面接するじゃないですか
はい。 うん、うんうんうん、面接する側ですよね？
そんとはい。面接官をする時に、その、やっぱ写真見るし、本人見るし、「あ、写真写り悪いな」とか、「あ、写真写りいいな」ってのは分かるんですよ。
はい。うん。 ううん。はい。 はい。実物を見てね、うん。
目の前にするので。 はい。でも、今の子達の、例えば、本人来た時に、写りがいい悪いじゃなくて、「これ、君か」っていうレベルになると思うんですよね。
はい。 あ。 う、ああ、あの、それはこう、なんだろう、こう、若い子たちの加工の、なんでしょう、どこをするかって、ちょっと、あの、分かりかねるんですけど、い土台をもう、やっちゃってるから、わか「これ、ほんとにあなた」みたいなど、どの辺りですか？具体的には。
<chuckles> <laughs> はい。 そうなんですよ。 あのあの、僕、その、か彼らの写真を見てよく目とかが変わったりするじゃないですか？
うん、はーい。
それくらいならいんですけど、あの、今のアプリとかって、あの、顎を細くとか骨格もいじれちゃうんで
あ はい。 ああ、そっか。
そう、あの、ベースが変わっちゃうんですよ。
なるほど、よく、なんでしょう、こう、そのね、どなたかのこう、顔の特徴を例える時に、ちょっと顎がそうやって尖ってて、シュッとしてたとか、丸顔だったとかね。それ代表な例ですけど、もうそこが変わっちゃう。
はい。 うん。 はい。 わかります。 うん。
それは、そっか、よく見せるために、こう、じあとは自分の好みにしたいっていうとこも影響してるんですかね？
そうです。 でしょうね。あの、整形しないでもその自分の、こ望む顔に写真でできで。
うん。うん。
うん。あと承認欲求とかもあると思うんですけど、SNS とかだと。
はいはい。あんうーん。
だから、気軽に、その、加工しちゃうんですよ。
なるほどね。
<giggles>
あの、それは、こう、やっぱりその方たち、その、よく見られたいとか、そういうのって、自己肯定感っていうことですかね？
うん。 ああ。 これ。 自己自己満足？
なん自己肯定感。 自己満足か。あ、うん、うん。そうか。
とか あと、うの理想の自分に近づけよう、写真に近づけてるって感じなんじゃないですか？多分。
あ、なるほどね。すその何でしょうか、いわゆる実際にほんとに整形されてる方っていうのは、うん、あの、その人がよ良けれぶ、ことひちょっと、ともそとほたの人から見ると「いや、なんで？」なんてね、思っちゃったりする場合もありますけど、一つこの写真のその本人がされちゃうってのも自己肯定感とか、その自己あ安心感てか、っていうとこも見えたりしますか？やりすうん。
はい。 うん。 そうですね。 うん。 ありますね。 はい。 はい。よかれとえ、うん。 あの、あの、多分そうだと思うんですけど、あの、正直これ僕、このアイデンティティに関して言うと、僕あの、加工した写真をあの、知り合いじゃない人に見せるのって、すごいリスキーだと思うんですよ。
はい。 そうですよね。でも、その若い子たちなんかは思ってないってとことですかね？
思ってなくて、その写真で気に入ってもらえればいいやっていう感じで、やってるような気がします。
うん。 ああ、なるほど、なんか、こう、ごく最近なんかまあ、SNS もそうですけど、あの、あれ、なんでしたっけ、こう、マッチングアプリ。あれも、ね、き聞きまこう実際会ったら、あの「えっ」みたいなこともあったなんて、ね、聞きますけど、それってちょっと考えれば、分かること、うだと思うんですけど、あ、ごああの、そこまでの、いき気持ちに至らないんですかね？そういう方とか。
はい。 うん。 あ、なるほど。そっか。そっちもありますね。 うん。 はい。 うん、ですよね。 うん。 <chuckles> そうですね。 いや、僕からするとあの、写真写り、例えば、あんまり良くなかった方がいるとするじゃないですか？その人と会って、実際会った時の方が良かった時の方が嬉しいんですよ、正直。
うん。 はい。 うん。 ですよね。そこ、そういう考えには至らないってことですよね、やっちゃう方。うーん。
うん。そうです。 そう。だから、写真で良いって受け入れられて、会えるようになるのが多分目的なんで
うん。 うーん、そっか。
そっちのためにアイデンティティをその、何て言うんだろうな、その写真をいじっている
はい。
目的が多分、会いたいが先なんで。で
あ、うーん。
ちゃんとしてるというか、あの、本当にその後のことも考えてる人は、そのまの自分を見せて、そこで受け入れられて、さらに会って良かったって、印象を持ってもらった方が絶対良いので
はい。 うんうん。 うーん、そうですよね。どうですか、そこまでこうこう、なんかね、こう、若い子は、ここう、みたいに言うのはちょっとあの、なんかこうもう悪いんですけど、こう、その思考そこの先まで考えられないというか、今その時良ければいいみたいなとこも、関係してますかね？どうかな。
<giggles> うん。 はい。 うん。 あ。 はい。 それもあります。多分なんですけど
うん。
若い子の思考って先のこと考えるよりもちょっとどなんて言うんだろうな、欧米化してて、その場が良ければいいみたいなノリがちょっと多いと思うんですよ。
ふうん。 そうなんですね。
はい。
どんどんな、何かこう、時代背景とか、な何がそうさせちゃう、のき気軽さとか手軽さとか、どう思われますか？
うん。<laughs> おお。これもちょっと SNS のちょっと弊害があると思ってて
うん、そっかそっか。
要はその、あの、いいね、に繋がる可能性があるんですよ。良い写真だと。
ああ、す なるほど。
あと、フォロワーとか。はい。
あの、実際、あ会うこともない人が、フォロワーになってたりするから、「まあ、いいか」っていう気軽な考え、だったりあするんですかね。
はい。 ううん。 はい。 <laughs> はい。 うん。 いや、それもあるんですけど、僕、それ、なんか友達失うんじゃないかと思うのが、ま、写真加工している時点で正直ではないじゃないですか。
あ、うん。 ああ、はい。 そうですよね。うん。
うん。で、更に、周りの知り合いから見ると、「え、この子ほんとはこんな顔じゃないのに、こんなに加工して載せてるけど。」って思われちゃうと思うんですよ。
うん。 そうですよね、知ってる人からね、したら、いいことがない感じしますけど、なんでだろう。
うん、 そう。 うん。 でも、その知らない人たちからいいねとか、フォロワーらえることがおっきいから、それをしてしまうし、あとちょっと僕良くないなと思うのが芸能人とか
うん。 うん。 は。 ああ、そっか。
はい。すっごい加工してる人とかいるじゃないですか？
てなんかね、聞いたりしますよね。ああ。
うん。で、あの、写真の後ろの背景がおかしい歪んでるとかもあったし。
はい。 はいはいはい。
そう。で、そういうのもあって
うんうんうんうん。
あの1個面白かったのが
はい。
高校生が女の子2人が写真を撮って、その後ろに男の子が写ってたんですけど
うん。 はい。
あの、加工を後にしすぎて、男の子あの顔が宇宙人みたいに歪んでたっていうのがあって。<laughs>
あ ええ。
ま、それは冗談で多分やってるんですけど。うん。
あ、そっかそっかそっか。でも、こう、ひょっとしたら、こう実際にもあり得そうな話ですし、こう、なっちゃうところっていうのは、もう、自分自分みたいな、自分をまずこう、き綺麗にみとか可愛くにってしちゃうと、周りのその、ふなんて言うか、いるものっていうのに目が向かなくなっちゃってるとこってちょっと怖い気がしちゃったんですけど、どう思われますか？
はい。 あ、そうですね。 うん。 そうですね。 うん。 はい。 そうですね。 うん。 あの、これもうやっぱりその、ま、これ男性女性限らずだと思うんですけど。やっぱりその写真とか撮って、ま、写りがいいとか見栄えがいい方が、やっぱり気分はいいじゃないですか？
うーん。 そうですよね、それは。うん。
それが、発展していっちゃって、本当のアイデンじゃないんだけど、もっとよく、もっとよくを追求していったら、この加工が流行っちゃったっていう感じだと思うんですよ。
うーん。 うーん。 うーん。 あ、なるほどね。あの、ね。誰でももちろんよく見られたいっていうのは、どんな年代であっても世代であってもありますけど。こう、ちょっと弊害心の弊害がなんかね、あるのかななんてね、ちょっと思っちゃうような事柄ですね。そう。
はい。 うん。 そうですね。<chuckles> ね。 そう。 ううん。 そう。僕もある一定の加工で、と歯止めが効かないとその、整形止まれないのと似てるのかなってちょっと思うん
うん。 うん。あ、なるほど。なんかそんなね、若い世代と接点がある方のこう、実話っていう感じで、とても興味深いお話でした。あの、ありがとうございました。
はい。 うん。 <laughs> え、僕も、たよ話せてよかったです。ありがとうございました。